<chuckles> Allora, è una bella domanda perché ormai siamo o pieni di di serie TV e passiamo la maggior parte del nostro tempo a guardarle, quindi, uhm, forse è una cosa su cui non avevo mai riflettuto, però penso che, uhm, di capire che un personaggio non mi piace, uhm, quando ogni volta che compare, ehm, sullo schermo dico: "Uffa, <chuckles> che palle di nuovo lui". Uhm esatto, uhm: "fac passiamo avanti". Per questo a volte preferisco le le serie che non sono live ma che sono già registrate, sono in streaming così che io possa skippare. Ehm, e il problema è però quando stai guardando una serie che magari, ti piace in generale, però, uhm, uno dei protagonisti è proprio quello che ti sta sulle scatole e quindi non sai come fare perché significherebbe non guardare la serie.
Mh. Certo. <chuckles> È ve Mh. Sì. Sì. Chiaro, okay. <chuckles> Segnale evidente. <chuckles> Mh-mh. Ah. Certo, giusto. È vero, è vero. Sì. Eh. Eh esatto, e quindi in questi casi, me allora se il personaggio è secondario, immagino che insomma si riesca un po' a sopportare, giusto? Ma nel caso in cui è proprio uno dei personaggi principali o magari chiave proprio per quel momento narrativo, che fai?
Certo, sì. Ehm, <chuckles> Cosa faccio? Ehm, devo so sopportare per forza, eh, ti posso fare un esempio che potrà sembrare un po' divertente, però quando ero bambina guardavo per non dire anche adesso, ogni tanto, però guardavo le Winx, okay? Che mi piacevano un sacco, uhm, figlia degli anni un po' 2000 così, erano super affascinanti, uhm, con queste trasformazioni, tutte le storie, a scegliere quale fata preferivi, quale eri tu, giocare con le amiche; però io, pur aspettando tantissimo che uscissero i nuovi episodi, io non potevo sopportare la protagonista che era Bloom. Io la odiavo.
Cioè continui la serie? <chuckles> Mh, okay. Sì. Mh-mh. Okay, sì. Certo a qu Certo a quale bambina <chuckles> non piacevano. Sì. Mh-mh. Okay. Eh. Eh lei ha creato tanti problemi, penso, a quella generazione. <chuckles>

Ah, okay.
O col nuovo album di Taylor Swift, uhm, che, uhm, io sono stata fan quando ero più piccola, quindi adesso ci sono legata, da un punto di vista un po' emozio cioè, emotivo, da questo punto di vista, non è che la seguo tanto, però, mhmm, comunque mi piacciono alcune delle cose che che produce. Uhm, con questo nuovo album, io ho mhmm, ho sentito giusto qualche spezzone, avevo grandissima hype per il titolo, per l'estetica, per tutto quanto, uhm, e non mi è piaciuto proprio. Però, i primi giorni, uhm, in cui ho guardato sui social, uhm, c'erano un sacco di swiftie che seguivo, che ne parlavano così bene, e mi facevano credere che io non avessi capito per niente, il punto, uhm, dei testi, non avessi capito, uhm, la la la genialità della musica, e non avessi capito niente. Quindi mi hanno fatto veramente dubitare e, uhm, ho provato a, uhm, in inte come si dice, a, uhm
Ah. Sì? Certo. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Ah-ah. Okay. Ho capito. Mh-mh. Eh, immedesimarti in loro? Ah, okay.
immedesimarmi, ecco, di più, e e mettermi in dubbio, però, uhm, se in altre occasioni in passato mi è successo di cambiare completamente opinione, in questa, uhm, no, in questa no.
Mh-mh. Ho capito. Ah lì non ce l'hanno fatta. <chuckles> Ho capito.
Non ce l'hanno fatta, però è una cosa rara, perché in genere, spesso e mi rendo conto di essere molto magari influenzabile, però spesso, la romanticizzazione che avviene sui social, uhm, contribuisce un sacco alle opinioni personali, e questa è una cosa, negativa credo. <giggles>
Mh-mh. Sì. Certo.

Molto. Uhm, oramai siamo tutti un pochino omologati, cioè quel senso di voler appartenere al gruppo.
È vero, sì. Anche solo per rientrare nella conversazione però, mh-mh.
Esattamente. E ho provato a, mhmm, vedere un paio di episodi così o a leggere qualcosina, anche se non ho mai letto manga, uhm, però poi ho abbandonato perché io proprio fuori dalla mia estetica, fuori dal dalla mia comfort zone, o fuori da prodotti che di solito consumo esatto. Uhm, <clicks tongue> avevo abbandonato e invece quest'estate che, uhm, il mio ragazzo, che è tipo fan numero 1 di di One Piece, dopo avermi tormentata e tormentata parlandomi di questa cosa, facendomi leggere, uhm, i capitoli, uhm, parlando a qualunque orario del giorno e della notte di questa cosa, dice: “Ma perché non ci rivediamo la serie live action", che lui aveva già visto 2 volte, se l'è rivista adesso solo per costringermi.
Okay. Sì. Mh-mh. Mh, dal tuo genere. Okay. Okay. Mh-mh. Ah, perfetto. <chuckles> Eccolo. Sì. Okay. Ah okay, proprio fan. <chuckles> <chuckles>
Uhm, vista, mhmm, ti devo dire la verità che mi sono ritrovata a voler sapere come andava, cioè continuare a seguirla.
Okay. Ah! Okay. Ma quindi in quel caso c'erano dei personaggi che non ti piacevano, o era proprio anche la storia in generale che che non ti andava giù, ecco?
Mh, eh, penso che in quel caso la storia narrata magari in un altro modo, mhmm, mi affascinava pure, però io ero un poco cringiata, se si può dire così, dalla dalla rappresentazione, dal tipo di narrazione, dai disegni. Mi sembravano un po' troppo, ehm, esagerati, un po' cringe, come devo dire, io sto dicendo una blasfemia per i fan, però ovviame
Mh-mh. Okay. Del disegno proprio. Okay, ho capito. Ah, okay. Però, va beh, insomma, non era il tuo, è lecito, assolutamente lecito, <chuckles> non ti preoccupare. Ho capito ho capito.
E quindi c'erano c'erano alcuni personaggi che proprio mi davano sui nervi perché mi sembravano troppo eccessivi.
Mh, okay, okay. Però dai, lì comunque ha prevalso la più la storia e la narrazione in generale che, insomma, ti ha fatto superare questo aspetto, okay. E invece <tsk> ti volevo chi mh-mh.
Sì. Ha prevalso an anche anche il fatto di non sapere come va e quindi <chuckles> di essere incollato ai nuovi episodi.
Ah, okay.

Eh questa è una bella domanda, perché non riesco a trovare, uhm, esempi precisi, però mi ricordo che mi è capitato. No, mi è capitato un paio di volte. Uhm
Mh. Mh. Vabbè, allora magari non ti è mai successo. Ah okay. Okay.
Mi è capitato con una sitcom che stavo guardando, uhm, con "How Met Your Mother", sì, okay, non mi veniva il nome. Uhm, mi è capitato che, uhm, il personaggio principale, che è Ted, uhm, per un po' di stagioni, uhm, mi stesse proprio sulle scatole, perché sembrava che tutta la sua vita ruotasse attorno al trovare l'amore e lui non desse più valore a la relazione interpersonale, ma solo al concetto e all'idea di fidanzata e di relazione. Quindi a me questa cosa è un è u un tema che mi sta molto a a cuore, uhm, e mi fa molto innervosire, quindi c'è stato un periodo in cui ho abbandonato un pochino la serie proprio per questo, uhm, però subi subito dopo me ne sò un po' pentita, perché poi alla fine la serie era bella, ho detto: "Boh, devo combattere questa cosa" e l'ho guardata lo stesso e continuo a storcere il naso per molte decisioni del personaggio, però sono contenta di averla portata a termine, ecco.
Sì. Ah okay, abbastanza famosa, sì. <chuckles> Sì. Mh. Non ti andava giù. Mh. Okay. Certo. Sì, sì, sì. È ve Ah addirittura, okay. Mh. Eh. Okay. Mh. Capito. Ah bene dai, meno male che almeno hai concluso tutto, sei arrivata alla fine nonostante lui. <chuckles> Ehm, ti volevo chiedere, per caso, nel momento in cui c'è proprio appunto un personaggio che, mhmm, anche no, per caso hai delle influenze esterne, che so, familiari o amici che ti fanno un po' ricredere su questa scelta, che magari cercano un attimo di, uhm, addolcirtelo un po', di fartelo piacere un po' di più?
Sì, quel senso di